Eu acho que primeiro, né, tem a questão toda de, depende, né, e no o que que se quer dizer com resiliência, né. Eh, ou seja, é no sentido de, eh, que uma pessoa n não é bem que se esforçou, mas que insistiu, né, insistiu em conseguir seus objetivos, né. Eu acho que é o tipo de experiência que todo mundo já passou na vida, em alguma situação. Eh, no meu caso, em específico, eu diria que tem muito a ver com a minha faculdade, honestamente. <laughs> Eh, eu já tô eu tô estudando arquitetura, e eu estou estudando arquitetura já há, no total, eu diria 7 anos, se bobear. Eh, sim, o normal são 5 anos. Eu tô 7 mesmo só porque eu fiz uma transferência, depois não consegui equivalências, pronto, e foi mais ou menos e essa situação. Eh, mas onde eu quero chegar com isso, eu ou seja, eu acho que arquitetura é uma é uma linha, né, de estudos, eh, que exige muita resiliência, de fato, e exige exato, e exige muita vontade, né, eh, de querer e qualquer que seja o motivo, na verdade, né, você tem que ter alguma motivação, na verdade, para você conseguir. Eh
Aham. É. Sim. Exatamente, é. Hum. Ok. <chuckles> Ok. Ok, 7 ano. Ok. Hum. É, eu ima eu imagino. Sim. Sim, sim. Eu diria que nem tudo na vida é assim, né, você tem que ter motivação para conseguir chegar em qualquer lugar. <laughs> Mas eu imagino que algumas coisas são piores que outras.
S exata claro, claro, e mas é isso, né

Sim.
Sabe, você tem que se policiar, e é tipo você tem que tomar cu eh, cuidado que você não desista do que seja, que você esteja fazendo e e eu acho, que faz parte de ser resiliente, então, qualquer coisa em que você coloque esse esforço mental, assim, você tá sendo resiliente.
Uhum. Uhum, uhum. Sim, sim, sim isso também é verdade, mas e por exemplo, você já teve alguma situação, em que você sente, que você precisou ajudar algum familiar, ou algum amigo tipo, a ser mais, né, a se a ajudar, essa pessoa a ser mais resiliente, e eventualmente que, que você acha que pode ser feito, pra ajudar alguém a ser mais resiliente?
Hã. Eu, olha, sinceramente pensando, eu não lembro de nenhuma situação agora, imediatamente, e, eh, em ajudar alguém, ser resiliente, mas, assim, na vida acontece às vezes coisas, que você tenta motivar as pessoas ao seu redor, eh, eu tive uma amiga por exemplo, que quando, eh, a gente estava escrevendo a tese junto, né, da faculdade, ela estava muito estressada, e ela estava o tempo todo meio que, né, nem um pouco desistindo, mas estava naquela situação, que estava sempre criticando tudo que fazia, e não conseguia ver
Uhum. Uhum. Uhum, uhum. Sim. Ah ok, começou a se colocar pra baixo, porque isso já é
É, sempre achava que tudo tá e e a verdade é que ela estava fazendo muito, muito, muito bem, mas ela não estava conseguindo enxergar, e você também consegue ver, que quem sabe, tinha umas horas que ela estava estava t um bloqueio qualquer ali, que ela não estava conseguindo lidar com aquilo. E você meio que conversa com a pessoa, e mostra para pessoa, e lê o trabalho da pessoa, e o explica que, tipo, não sabe aquela coisa de você. Você dedica a atenção pra aquela necessidade ali, pra ajudar a motivar e fazer a pessoa enxergar, que de fato ela não deve desistir, porque ela tem potencial pra conseguir o que ela quer, e é tipo esse tipo de conversa, que você pode ter com alguém, pra as pessoas, né, conseguir enxergar que é é só uma questão dela continuar sendo resiliente, e ela vai conseguir o que ela quer.
Uhum. Uhum, uhum. Sim, que fica uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim, sim. Sim, no no fundo é ajudar, tipo é motivar a pessoa, né, no fu é de certa forma, sendo que é isso que você tava tá falando, né, ou seja, uma forma de ajudar alguém, a ficar mais ser mais resiliente é é a é motivar, né, no fundo, e sinto que a gente, <chuckles> chegou, assim, eh, ao início da conversa, né, que tá tá ligado, né, resiliência e motivação estão estão extremamente ligados.
Exato, é. Exatamente, é mas é exatamente isso. É. Exato, não tem como separar, porque tipo, você mesmo falou no começo, eh, pra você você ser resiliente, você tem que primeiro ter a motivação.
Por isso exatamente.